Hımm. Hava durumuna önemli diyorsun. Peki mesela, eee, bir arkadaşınla buluşacaksın diyelim dışarıda, öylesine bir yürüyüş yapacaksınız, hani, normal şehir içinde. O çok şık giyiniyor, biliyorsun bunu. Sen yine, eee, kendin rahat mı giyinirsin, yoksa o, o şekilde giyiniyor diye bir bir tık ş tarzını değiştirir misin?
Ya açıkçası itiraf etmek gerekirse, <chuckles> eee, karşımdaki nasıl giyiniyorsa evet, ona göre d eee, giyindiğim olabiliyor. Yani, e tabii ki de kendi tarzımdan giyiniyorum. Yani sırf o kişiye güzel görünmek için gidip yeni ürünler almıyorum ama dolabımı açtığımda daha, böyle, giymekten hoşlandığım, daha şık duran ve, işte, eee, yani onun da gözüne hitap edebilecek, ben de kendini içinde daha öz güvenli hissedebileceğim kıyafetleri seçmeye çalışırım.
Hıı. Hı hı. Hı hı.